Wenn ich mir die Mittagspause frei blocke und ni oder nicht auftauche.
Ja, deswegen wäre es die erste Frage, w äh, du kannst dir ja einfach den wenn du den Termin da einlädst, kann dich ja keiner einladen. Also, wenn du die einplanst, ne? St stellst die einfach fest rein, Mittagsause, Punkt.
Ja, den setze ich rein und der andere Termin kommt parallel dazu. Also, ähm, der andere sieht es nicht, wenn ich ihn zusage. Er sieht es aber, wenn ich ihn absage. Und wenn er dann drauf nicht reagiert, dann spiele ich ja den Ball zurück in das Feld des Meeting-Einladen.
Ach so, okay, wei ich ja, gut. Ähm, ich kenne das durchaus anders, ähm, dass wenn da kein also wird dann angezeigt, dass ich gar nicht erst verfügbar bin, aber wenn das bei euch anders ist, und entlastet entlastet das leider.
Mhm. Also, bei uns gehen trotzdem die Einladungen raus. Die Einladungen gehen raus und ich kann auch mehrere Meetings gleichzeitig zusagen. Das passiert auch oft bei bei irgendwelchen Leuten. Die sagen einfach alles zu und wenn man dann in den Kalender reinschaut, sieht man, dass der dass der Zeithorizont doppelt, dreifach, vierfach gebucht ist. Das lässt aber unser System zu und es führt auch noch mal zur Problematik.
Ja, okay, also, wenn kann dann kannst du wirklich nur gucken, was du was du beeinflussen kannst. Äh, also das das der erste Tipp wäre: Block dir deine deine Mittagspause, trag das ein und dann hast du zumindest schon mal 'n ersten Break, dass du nicht ganz in diesen Overflow kommst, ne? Diesen es ist ja so energieze zehrend.
Ja, genau. Ja, ja, ne, das ist gut, das ist gut. Ja. Genau, genau. Ne, das ist gut. Ja, 'n guter guter Tipp, danke.
Boah, und dann ist die andere Frage, ähm, vielleicht schaffst du es auch, äh, dir zwischen den also, wenn du das in so 2 Hauptblöcke teilst, äh, dass du zwischendrin ah, gut, wenn die Meetings auf Meetings gehen, entweder da fest irgendwie 10 Minuten einplanst, äh, und dann wirklich auch nix tust in den 10 Minuten.